Meron siyempre. So, ah, maibahagi ko lang, 'no, ah, nagtagal ako ng, um, ekstrang ano, 'no, kalahating taon sa kolehiyo dahil ano, 'no, um, may isa akong, ah, bagsak, 'no, na s na subject. Mm. So, siyempre mahirap maging positibo dun, 'no, imbes na ga-graduate na ako eh, nagkaproblema pa sa isang subject, 'no. So, um, yung mga panahon na nakikita ko na, ayun, guma-graduate yung mga kaklase ko tapos ako kailangan pang may habulin, 'no. Um, ah, talagang nahirapan ako nun kasi ayun bukod sa pa sa pakiramdam ko 'no, nasasayang yung oras. Sila kasi parang magsisimula na yung buhay talaga nila. Tapos ako ayan, ah, nasa ano 'no, nasa paaralan pa rin di ba? So mhm, yun yung pakiramdam ko. Pero ayun, 'no, um, ah, in-acknowledge ko nga, yun lang talaga pinakaparaan ko. Ah, talagang tatanggapin ko na lang na ano, 'no, na, ah, wala talaga eh, bumagsak, ah, parang ano shortcoming ko rin naman yun, 'no. So ayun, yung ayun yung ginawa ko tapos ano 'no, naisip ko na lang na, hindi naman pala karera yung buhay. Tapos, ayun, um, ah, pagkatapos ko ma-realize yun umokey na ako. Tapos, ah, ayun na ag graduate din after and then ayun, nagsimula lang halos pare-pareho pa rin naman kung iisipin ngayon kasi kalahating taon lang nun, hindi naman pala ganun kalaki.
Mm. Mm. Subject. Oo. Mm. Mm. Oo. Parang nahuhuli ka na. Mm. Mm. Oo, tama. Tama. Mm. Oo. Oo. Naku na napakaganda nung sinabi mo na yung buhay hindi karera, di ba? Marami kasi sa mga kabataan ngayon o sa mga tao, ah, nape-pressure sila dun sa
Mm. Mm. Tama.
'pag iniisip nila na parang <clicks tongue> yung iba ang dami ng narating, tapos sila parang wala pang narating, o kaya ano ba yung magagawa pa nila na parang yung iba kinukompara kasi nila yung sarili nila sa iba kaya nagkakaroon ng pressure. So maganda yung sinabi mo na, yung mga realization mo na yu yung buhay hindi naman talaga siya karera. Kumbaga kanya-kanya tayo ng timing sa buhay kung ano yung kailangan mangyari sa buhay natin, di ba? So, ma mabuti at nakaligtas ka na dun sa sa sitwasyon na yun nalagpasan mo na, di ba? So ngayon, ah, okey ka na, di ba? So, mabuti yun at least, <clicks tongue> kasi kung hindi ka naman naging positibo ng mga panahon na yun, eh baka hanggang ngayon nasa kolehiyo ka pa rin, di ba?
Mm. Tama, tama. Mm. Mm, hmm. Mm. Mm, mm. Tama, tama. Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama, tama. Mm, mm. Ikaw ba, may paraan ka ba para manatiling positibo?
Mm.